М, туда я не смотрю. Главное- вот эта часть для меня вкусно, да. Я уже и так довольно-таки, э, ну, по большой процентной вероятностью, доба доби н добиваюсь, э, немножко более полезности, нежели вот в бургерах "Макдональдса", меня это уже радует.
<chuckles> Главное, вкусно, чтобы <laughs> Ну, вообще, да, конечно. Всё относительно. Домашние в любом случае более более полезные, да и, по крайней мере, ты сама выбираешь ингредиенты основные, которые ты складываешь туда. То, что ты покупаешь в "Макдональдсе", ты даже не знаешь, что они туда кладут.
Да. Конечно, и потом беру я ага, да.
Ну, хорошо, рассказывай дальше. Кладёшь ты, значит, вот эту вот, э, соус на свою булочку. Что у тебя дальше?
Обязательно. Потом я, э, чаще всего я покупаю уже готовые лепёшки для, э, как будто, ну, только обжарьте, как бы они высокого качества, не то чтобы там такие уже готовые, да, пожарь. Нет, это просто мясо уже правильно вот сделано из этого фарша, да, там может быть смешанный фарш, я не особо люблю, когда-то пробовала, мне невкусно. Я либо тот, либо тот фарш, да, либо там с ну, ины, не знаю там, э, было пере перемешано, там как бы может и го говяжий, и свинину, мне как-то, фу, мне как-то не понравилось, мне либо то, либо то. Не помню, что мне больше нравится. Да?
Мгм. Как какой какой тебе невкусный, не поняла? А, говядина, свинина, может быть, да. Ага. Ну, наверное, говядина всё-таки. Обычно бургеры делают из говядины.
Может быть. Мгм, да, подороже мясо, э, получается, и там уже специальные такие лепешки сделаны, да, и ты должен как бы их пожарить пожарить и и всё, и они, ну, уже как бы сц с специально для бургеров, да, потому что я н не люблю сама котлеты лепить, мне столько мяса не надо, чтоб закупить очень многое количество мяса и самой там лепить, столько никто тут не съест, да, поэтому я вот эти 2 уже готовые лепёшки покупаю, да, ты открываешь 1, там сделаешь, открываешь 2, делаешь, и это очень круто, там за 2 дня можно съесть. Либо там за 1 день, если там утро, вечером бургер, <chuckles> почему бы и нет?
Мгм. Да. Мгм, мгм. <chuckles> Почему нет? Конечно. <laughs>
Я пожарила, конечно, я пожарила, да. Потом я что делала? Очень-очень важный момент: я в микроволновку не ложу вот этот, э, вот эту всю вот конструкцию, да, сразу, потому что булочка станет слишком мягкая и будет как будто такая мокрая, невкусная. Я отдельно, э, в эту тарелку маленькую ложу вот этот, э, вот это мясо, наверх сколько хочу сыра, я минимум 4 ложу. Ну, звучит звучит, да, но но это того стоит. Я вот это распавля э, рас ну, расплавила, да. Потом беру и кладу уже на с эту булочку, чтобы она вот, ну, стояла, да, чтобы она была такая, ну, не мягкая, потому что если ты всё так положишь, будет не некачественно. Потом я лучок там, наверное, да, либо под под низом, ну, неважно, просто лучок, потом бекон, да, в зависимости, чего я хочу в тот день, и всё, а потом сверху опять вот эту булочку. Это настолько шикарно, это настолько просто, это настолько поздоровее, чем в "Макдональдсе", что, мне кажется, самое простое блюдо, что я могу приготовить, но оно настолько вкусное будет, что я могу даже свой ресторан Мне уже я не боюсь этого сказать, я бы могла свой ресторан открыть, оно настолько вкусно! <laughs>
Да. Мгм. Мгм. Ничего себе. <laughs> Расплавляем. М. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Это точно. <chuckles> <laughs> Слушай, ну, молодец. Слушай, ну, действительно рассказываешь ты очень вкусно действительно рассказываешь очень вкусно. Аж захотелось попробовать твой бургер, поэтому присылай адрес. <laughs> Спасибо тебе большое за твой весёлый рассказ. Очень вкусно тебя было послушать.
Вот это мой вечер, да. Бургер и что-то посмотреть. Мгм. Правильно. <laughs> Да. Буду, буду. <chuckles>

Да, и поэтому она вот, э, так же думала, и она, э, получается, не покупала эту микроволновку. А вот, э, в ней же очень быстро, может и неправильно, всё-таки очень быстро, э, как бы, э, всё расплав э, конечно, расплавляется. А, я как бы, ну, всё должна была это сделать, э, в сковороде, получается, вот эту котлету готовую, да, я как бы, м, там перевернула последний раз, да, и уже наверх кладу вот этот сыр, который такой наполовину, ну, плавленый, потому что он ль легко плавится. Потому что если я, п ну, положу вот этот другой сыр, да, вот, э, такой потверже Мгм. Да-да-да, вот такой там просто, просто обычный сыр, он как бы будет настолько медленно плавиться, что у меня как бы низ низ подгорит. И поэтому я решила, что я буду использовать вот этот полуплавельный сыр. Он мне очень помогает, да, вот во всём. Я закрываю крышкой, да, чтобы вот эта теплота, вот эта <chuckles> как бы она сохранилась, и таким образом она расплавливает. Мне даже можно выключить, да, и твёрдый сыр она бы не распра не расплавила, а вот такой мягкий, полумягкий, да. Такой по полуплавленый, она очень хорошо вот, э, как-то, ну, <chuckles> расслабляет, и, ну, не надо, а, на огне держать. Ну, не подгорает, потому что потом не хочется, э, чи чёрное мясо есть, хочется, х <chuckles> хочется нормальную котлету есть, а не чёрную, да? Ну и к этому конечно, там же не вкусно, сразу всё портится, да, там и даже, и, и не здорово, как бы, это есть. А сейчас, как бы, я живу не у родителей, и тут есть микроволновка, и даже даже с этой микроволновкой я всё равно этот сыр, э, такой обычно не использую, п использую вот этот плавлёный. Это очень вкусно.
Мгм. Разогреть нужно. Мгм. Твердый ты имеешь в виду, а, какой-нибудь? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да-да-да. <laughs> Не подгорелую, да? <chuckles> Мгм. М. Мгм. Ну, слушай, ну, может, тебе вкус ещё нравится, поэтому на самом деле вот в этих, э, в бургерах, типа, как ты говоришь, "Макдональдс", там ведь тоже используют вот об обычно такой полуплавленый сыр, да.
Такой же, да-да-да. Конечно. Это, наверно, только 1 момент, который такой не то чтобы химозный, но такой вот, э, по сравнению с другими продуктами. Конечно конечно, да, и там, м, там как бы <chuckles> и забить какие-то пути мо может у тебя в организме, и потому что слишком жирно, да, но на самом деле вот это то, что добавляет очень много вкуса. И я без него вообще не могу, потому что мне это очень нравится. И получается, что и получается, что, как бы, я не могу без этого. Поэтому щас рецепт рецепт.
Не очень полезный, да, мягко говоря. <laughs> Мгм. Мгм. Я поняла.